Ouais voilà, pour pas qu'ils se sentent trop dépassés aussi parce que en se mettant à leur place, voilà, l'isolement exactement et puis heu et puis voilà pour qu'il y ait quand même un échange culturel entre 2 générations. Après les valeurs, ça peut être difficile, c'est vrai pour l'enfant de de se de transmettre des valeurs à un à un grand-père, mais il y en a quand même des il y quand même des choses à transmettre hein, il y a il y a quand même du savoir et des des valeurs qui peuvent être échangées dans l'autre dans l'autre sens, dans le sens jeune vers vers plus vieux, ça c'est c'est clair qu'il y en a aussi.
Complètement pour éviter l'isolement. Ouais et te tu tu me disais tout à l'heure que voilà, par exemple, tu as eu des profs, heu, qui qui ont montré l'exemple, qui avaient une certaine posture, qui avaient heu, qui étaient charismatiques. Mais toi, est-ce que tu penses qu'on transmet plus parce par l'exemple ou qu'on transmet plus par les mots?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça c'est c'est c'est très intéressant parce que moi je pense vraiment qu'en fait le contenu qu'on essaye de transmettre, il est moins important que la façon dont dont tu vas le transmettre. Heu, c'est vrai que j'ai des profs, moi je par exemple je déteste, heu, les maths, mais j'ai eu de très bons profs de maths, heu, qui m'ont donné envie d'apprendre et j'adore l'histoire, j'ai eu de très mauvais profs d'histoire qui qui m'ont un peu dégoûté. Pour moi, c'était vraiment le le professeur en fait qui faisait, qui allait déterminer si oui ou non j'allais suivre, heu, son cours. Le contenu derrière, eh bien il était moins important parce que parce que c'est la façon dont il est présenté. Ouais, c'est ça, c'est c'est une question de de de motivation, de de de transmission, heu, tu tu peux pas en fait, tu peux pas faire semblant. Si on voit que le prof, il n'a pas envie de faire ce cours, tu n'auras pas envie d'apprendre. Donc ça, ça passe par là aussi, ouais.
Bon. Ouais. Parce que l'exemple ouais, ouais ex

Ouais, ouais, effectivement, hem
Ouais, parce que parce qu'il y a, ben, par exemple, il y a des choses je pense qu'il y a des choses au contraire que, enfin, qu'on t'a transmises, mais que toi, tu veux surtout pas ni reproduire ni transmettre.
Bien sûr, ouais. Heu ouais, ouais, bah la guerre hein, heu, forcément tout ce qui est tout ce qui est conflictuel, heu, c'est aussi des choses que malheureusement on voit un peu à l'armée et qui sont et du du coup le fait d'avoir vu ces valeurs-là, heu, et ne pas y ad avoir adhéré, heu bah maintenant que j'ai pris connaissance que voilà, certaines personnes prennent ce chemin-là et qu'elles s elles certaines personnes ont ces valeurs, donc le le fait de vouloir faire la guerre à tout prix. Bah ça me rappelle qu'il faut bien que je mette les plus jeunes en en garde quand même de ne pas, heu, tomber là-dedans ouais.
Ouais.
Justement d'éviter ça.
Ah! Et comment tu fais, heu, pour transmettre ces ces valeurs ou ces leçons que tu as ou ce ce c ce mode de vie, heu, comment tu fais pour les transmettre au au au quotidien? Est-ce que tu as des rituels par exemple? Est-ce que tu tu passes par le biais d'histoires? Heu est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que, heu, tu as des tu as t des astuces?
Heu, bah je pense que pour transmettre des valeurs, il faut être soi-même quelqu'un qui on peut, hem, heuc qui quelqu'un qui ne, comment dire, quelqu'un alors c'est un peu fort, mais il faut il faut être quelqu'un de un modèle un peu pour, heu, les plus jeunes notamment les les enfants par exemple, heu, ou les voilà les les les élèves qui ont des profs ou et cetera, il faut être quelqu'un qui donne envie de heu, d'imiter en f
Ouais. De d'être suivi.
Ouais voilà, c'est quelqu'un, heu, alors par exemple il y a des professeurs, j'ai en tête, heu, des professeurs qui m'ont appris beaucoup, par leur manière d'être, heu, parce qu'ils étaient, heu, ils étaient impressionnants en fait heu à à regarder, à étudier, heu, ils étaient charismatiques et cetera. Tandis que d'autres, ils s'efforçaient vraiment à t'apprendre des choses, à nous à nous donner des ordres et cetera, mais en fait, on a pas envie d'être comme eux parce qu'ils étaient un peu mauvais. Ils étaient, heu, pas, heu
Oui. Ouais, je vois, ouais, ouais, complètement.
Donc pour ouais, ça passe par la manière d'être déjà avant de donner des leçons aux gens, il faut être soi-même irréprochable. Alors, on peut pas être irréprochable bien sûr, mais il faut il faut être, heu, un minimum, heu, respecté déjà par, heu, les plus jeunes pour pouvoir leur se permettre de leur donner des leçons. Je pense que c'est déjà la 1re étape ça.
D'accord. Et toi, selon toi, là, puisque tu heu tu parles souvent de jeunes à qui on à qui on transmet, toi, la jeune génération, elle a be elle a besoin d'entendre quoi aujourd'hui? Elle a besoin qu'on lui transmette quoi?
Mmh mh. Ouais.